Oke kebayang sih Kak, tapi, eee, dari cerita kamu aku pengen ngasih apresiasi sih karena, eee, kamu memilih menggunakan waktu yang kamu punya tuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup baik ya produktif gitu. Kamu kerja tapi di sisi lain kamu juga, eee, mengajar, ngaji itu sesuatu yang baik banget dan malam harinya kamu juga nulis itu juga sesuatu hal yang, eee, tidak semua orang bisa lakuin sih Kak dan itu tuh sangat-sangat layak untuk dihargai gitu. Tapi ya, sama-sama tapi bener juga sih Kak, apalagi kalau kerja remote ya, kerja remote itu kan keliatannya tuh, dikerjain di rumah waktunya fleksibel bisa deket sama keluarga, iya kan? Tapi justru kerja remote ini tuh ada, eee, kenyataannya itu tuh sering bikin peran kamu tuh ketabrak gitu loh Kak, bener nggak sih? Selain, sebagai pekerja tapi juga ketabrak dengan aktivitas kamu yang lain gitu sebagai, eee, anggota keluarga gitu, dan kalo kamu ngerasa selalu, eee, apa ya, setengah kele setengah kerja, setengah keluarga itu tuh wajar banget sih sebenernya dan, mungkin kamu juga ngerasa kurang maksimal di 2 sisi tersebut ya tapi bukan berarti kamu tuh gagal, tapi karena batasnya aja tuh sebelum menurut aku belum kebentuk aja sih Kak. Nah tapi kalo boleh tau, eee, biasanya dalam per minggu itu kamu jam kerjanya itu seperti apa sih Kak?
Makasih ya. Oh thank you. Betul. Betu Oh gitu ya Kak. Oh git Oke. Kalo per minggu untuk, eee, apa namanya, freelance itu kan aku, eee, 3, eh, per harinya berarti 4 jam ya 4 jam kali 7 berarti hampir 30 sampai 35, jam per minggu gitu kan. Kalau yang ngaji sih aku ada schedule-nya ya itu karena aku pisahin, eee, ada 50 anak itu jadi aku pisahin dua dua lima dua lima dua lima la iya 25 laki-laki dua lima perempuan gitu tapi tiap hari itu, heeh.
Oke. Mhm. 2 sesi? Oh oke. Artinya tiap hari ya? Tapi artinya dalam 1 minggu itu ada nggak 1 hari aja yang itu bener-bener kamu free santai, atau nggak ada sama sekali? Minggu ya?
Minggu mungkin ya, hari Minggu tapi hari Minggu juga kan, freelance kan tetep ada cuman yang menga ngaji itu yang yang meng eee, libur ya kalau ngaji libur, ya itu masih ada lah masih ada.
Freelance tetap jalan ya? Oh. Oh oke setidaknya di hari Minggu ya setidaknya di hari Minggu aktivitas kamu berkurang kan dari yang sehari-hari berikutnya yang lain gitu, oke dan biasanya dengan kondisi kamu yang super padat, super sibuk meskipun di rumah yang paling terdampak di keluarga siapa Kak? Yang ngerasa, mmm, mungkin, ngerasa kehadiran kamu tuh dirasa kurang gitu.
Iya betul. Betul.